ค่ะ คือเราเอง ก็ ช่วงนี้ค่ะรู้สึกว่ากินเยอะเป็นพิเศษเลยนะคะ ก็สังเกตตัวเองมาสัก 2 สัปดาห์แล้วค่ะ นะคะ คือเพราะช่วงเวลาเครียด ๆ เราจะรู้ รู้ตัวเองดีนะคะว่า วันไหนที่ งานที่มันกดดันน่ะค่ะ หนัก ๆ หน่อย เราก็จะอยากจะกินอะไรแบบ เยอะ ๆ นะคะ เราก็เลือกเป็นกินบุฟเฟต์เนาะ อย่าง อย่างบุฟเฟต์ของเราอะ บางทีเราแบบ โอ้โฮ พอกลางวันทำงานทั้งวันน่ะค่ะ พอตอนสักบ่าย 4 อะ 5 โมงนะ 4-5 โมงเย็นน่ะ ก็จะรู้สึกแบบว่า "โอ้โฮ คิดถึงของกินที่เป็นบุฟเฟต์แล้ว อยากจะกินเนื้อย่าง" อะไรอย่างเงี้ยนะคะ บางทีก็อยากจะกินแบบว่าเป็น Sizzler เนาะ แบบว่าสลัดบาร์ อะไรอย่างเงี้ย ที่แบบเยอะ ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะคิดถึงเรื่องพวกนี้อยู่ตลอดเลยอะค่ะ
ค่ะ อะฮะ ค่ะ อ๋อ อะฮะ ค่ะ อือฮึ อืม โอเคค่ะ เข้าใจเลยนะคะ เวลาที่เราทำงานหรือว่าเครียดเนี่ยนะคะ หลาย ๆ คนเองก็เป็นเหมือนกันค่ะ ก็มักจะนึกถึงของกินเวลาที่เรา เอ่อ ทำงานมานะคะ แล้วก็รู้สึกว่าหิวด้วยอะค่ะ ทีเนี้ยค่ะ มันก็เป็นอะไรที่ควบคุมยากมาก ๆ ค่ะ แล้วเราก็จะต้องรู้สึกผิดเวลาที่เรารู้สึกว่า เออ กินมันเข้าไปนะคะ อาจจะไม่สบายใจชั่วครู่ก็ได้นะคะ ที่เนี้ยค่ะ เอ่อ แล้วคุณ สอบถามหน่อยสิคะว่า มันมักจะเกิดบ่อยกับคุณแค่ไหนเหรอคะ แล้วสถานการณ์แบบไหนบ้างที่คุณรู้สึกว่า "อยากจะกินบุฟเฟต์" อะไรพวกนี้อะค่ะ พอจะบอกได้ไหมอะคะ?
โอ้ จริง ๆ ถ้าอยากจะกินบุฟเฟต์เลยนะ ถ้าเป็นของหนัก ๆ เลยอะค่ะ ก็จะเป็นตอนที่เราทำงานหนัก ๆ แล้วกดดันเยอะ ๆ อะค่ะ อย่างเช่น แบบว่าบางวันมีงานเข้ามา 3-4 งานเนาะ แล้วมันมาพร้อมกัน แล้วเราก็จะโหมหนักมากนะคะ คือเรา เราไม่ใช่แค่ทำงานอย่างเดียวเนาะ เราก็เลี้ยงลูกไปด้วยนะคะ เลี้ยงลูกเองด้วยเนาะ แล้วก็ต้องให้นมลูกนะคะ ต้องทำกับข้าวให้ลูกกิน ต้อง เอาลูกไปอาบน้ำนะคะ กล่อมลูกนอน เสร็จแล้วก็ต่อเลย พอลูกหลับนี่เราก็รีบปั่นงานนะคะ ปั่นงานแบบว่า โอ้โฮ ลูกตื่นก็ต้องเล่นกับลูกก่อนนะคะ พาให้ลูกกินข้าวมื้อเที่ยง พอกินมื้อเที่ยงเสร็จนะคะ ลูกอารมณ์ดีเราก็จะปล่อยให้เขาเล่น พอเล่นเสร็จปุ๊บเราก็รีบปั่นงานอีกนะคะ เป็นอย่างเงี้ยค่ะทุกวัน พอช่วงเย็นมาเหมือนร่างกายของเราโหยอะ มันเหนื่อย โหยอยากกินแบบเยอะ ๆ อยากจัดหนัก ๆ อะไรอย่างเงี้ย เราก็แบบ เออ พอเครียดเสร็จเราก็จะรู้ตัวเลยว่าเราอะอยากจะกินบุฟเฟต์ตลอดเลยอะค่ะ
อือฮึ อือฮึ อืม ค่ะ อือฮึ อืม โอเคค่ะ เข้าใจเลยนะคะว่าคุณอะจะต้องจัดการกับบทบาทหน้าที่หนักหนาสาหัสเหมือนกัน ทั้งไหนจะทำงานเอย ดูแลลูกเอยนะคะ แล้วก็อะไรต่าง ๆ ค่ะ มันก็เลยทำให้คุณน่ะรู้สึกว่าอยากจะกินอะไรที่มันเยอะ ๆ หรือว่า ก จาก อยากจะกินบุฟเฟต์ที่ เพื่อที่จะได้มันชดเชย เหมือนกับว่าอะไรที่แบบพลังงานของเรามันสูญเสียไปอะนะคะ ทีเนี้ยอยากจะสอบถามหน่อยสิคะว่า เออ แล้ว เออ ปกติแล้วนอกจากบุฟเฟต์ค่ะ เวลาที่คุณเครียด ๆ เนี่ยนะคะ จากการทำงานอะไรต่าง ๆ เนี่ย คุณกินอะไรอีกหรือเปล่าคะ นอกจากบุฟเฟต์ อย่างเช่น ขนมหวาน ของทอด ของมัน อะไรพวกเนี้ย เป็นต้น น่ะค่ะ พอจะมีบ้างไหมอะคะ?
อืม ถ้าเครียด ๆ เลยเราจะชอบกินชาเขียวอะค่ะ นะคะ เราจะชอบกินชาเขียว ปกติเราจะ จริง ๆ ถ้าเลือกได้เราก็จะกินทุกวันนะคะ แต่ว่าช่วงหลังมาก็ค่อนข้างคุมนะคะ คุมเรื่อง อ่า น้ำหวานนะคะ ขนมหวานนะคะ นอกจากอาหารแล้วเราก็จะกินแบบ เออ เป็นชาเขียวทุกวัน เลยนะคะ แต่ถ้าเกิดวันไหนเครียดเยอะเลยเนี่ยเราก็จะกิน 2 แก้วไปเลยค่ะ
อืม อืม อืม อืม โอเค
มันก็รู้สึกว่า โอ้โฮ มัน มันกินแล้วมันก็แบบอร่อยอะ แล้วก็หยุดไม่ได้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็อยากจะกินต่อ อะไรอย่างเงี้ย
อา โอเคค่ะ เข้าใจเลยค่ะ เพราะว่าบางทีเนาะ แบบว่าชาเขียวที่คุณกินน่ะมันอาจจะแบบทำให้คุณ ส คุณรู้สึกว่าสดชื่น เพราะว่ามันอร่อยนะคะ การ แต่ว่าการที่คุณน่ะกินถึง 2 แก้วเนี่ย มันเป็น ก็เป็นอะไรที่น่ากังวลเหมือนกันน่ะค่ะ โดยเฉพาะถ้าหากว่าคุณน่ะมีความ ภาวะความเครียด อย่างเงี้ยนะคะ ทีเนี้ย เพราะว่าอะไร เพราะว่ามันมีปริมาณคาเฟ เอ่อ กาเฟอีนที่มันค่อนข้างจะสูงเหมือนกันน่ะค่ะ เพราะฉะนั้นก็เลย ย อยากกจะแนะนำให้ ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ควรจะหลีกเลี่ยง อาจจะลดปริมาณลงสัก 1 แก้วดีไหมคะ เอ่อ เพราะว่า 2 แก้วอะบางทีมัน กว่ามันจะขับออกจากร่างกายมันจะใช้เวลานานเกินไป ทีเนี้ยพอเรากินปริมาณเยอะ ๆ ใช่ไหมคะ บางทีมันอาจจะส่ง ก เอ่อ ผลกระทบต่อเวลาที่เรานอนหลับได้ ทำให้เราอะอาจจะนอนไม่หลับ หรือว่าหลับ ๆ ตื่น ๆ นะคะ แล้วพอตื่นขึ้นมาก็ไม่รู้สึกชื่น มันก็จะวนเวียน ๆ ไปอย่างเงี้ย แล้วพอเรารู้สึกว่าไม่สดชื่นก็จะต้องมานั่งกินมันใหม่นะคะ มันก็จะแบบเป็น ไซเกิล หรือว่าเป็นวัฏจักรไปเรื่อย ๆ อย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะกินนี่นะคะ ก็แนะนำว่าควรกิน อ่า สัก 1 แก้ว แล้วก็ เอ่อ ก่อนเวลา 13:00 อะไรแบบเนี้ยจะดีไหมเอ่ย พอแบบ พอจะได้ไหมอะคะ แบบเนี้ยอะค่ะ?
อืม โอ้โฮ ดีเลยค่ะ แบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะ คือเราจะต้องควบคุมเนาะ ถ้าเกิดจะให้ดีต่อสุขภาพเลยแล้วก็ไม่แบบ ไม่ ไม่กั้น ไม่ฝืนตัวเองจนเกินไปอะค่ะเนาะ ก็คือกิน แต่ว่าอาจจะคุมให้เหลือแค่แก้วเดียวนะคะ โอ้โฮ ดีเลยค่ะ นะคะ วิธีนี้นะคะช่วยทำให้เราคิดว่า เออ จริง ๆ เราก็ทำได้นะ มันก็ไม่ได้ยากสักขนาดนั้นน่ะค่ะ ยิ่งแบบว่ายิ่งเครียดนะ เราก็ยิ่งกินนะคะ บาง ทีเรารู้ตัวนะว่ากินเยอะไปแล้ว อะไรอะ แก้วที่ 2 แล้ว อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่เราก็คุมไม่ได้เลย แต่ว่าพอฟังคุณแนะนำมันก็ยังมีทางออกนะคะ แล้วอีกอย่างหนึ่งการที่แบบว่าเบี่ยงเบนเนาะจุดสนใจ หรือว่ามีกิจกรรมทำนี่ก็ดีเหมือนกันนะคะ แล้วอย่างงี้ค่ะ อยากจะรู้นะคะเวลาที่แบบ ถ้าเราอะค่ะเครียดหนัก ๆ เราจะมีวิธีที่ช่วยผ่อนคลายอะไร ได้อีกไหมคะ?
อือฮึ อืม ใช่ค่ะ อืม อือ อืม ค่ะ อือฮึ อา โอเคค่ะ ถ้าคุณรู้สึกว่าเครียดหนัก ๆ แล้วก็รู้สึกว่า ย ไม่อยากจะกินอะไรที่มันแบบว่า รู้สึกว่าไม่ดีต่อสุขภาพร่างกายแล้ว หรือว่าอยากจะลด เออ ปริมาณบุฟเฟต์หรือว่าพวก เอ่อ ของหวาน หรือว่าชาเขียว อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ ถ้าอย่างงั้นน่ะ อย่างงี้ก็แล้วกันนะคะ ให้คุณอะค่ะ เอ่อ ลองแบบว่า เหมือนกับว่าทำสติดูไหมคะ แบบว่าเหมือนกับหายใจเข้าหายใจออก อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เป็นการฝึกสมาธิ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ที่เร็ว ๆ ค่ะ อย่างเช่น ระหว่างวันนะคะคุณอาจจะแบบว่ามีการดูแลลูกบ้าง สลับกับทำงานบ้างใช่ไหมคะ ทีเนี้ยก่อนที่คุณจะสลับไปทำอย่างใดอย่างหนึ่งอะ ก็ให้คุณพักเบรกชั่วครู่นะคะ อาจจะนั่งสมาธิ หายใจเข้า หายใจออก ช้า ๆ ลึก ๆ นะคะ ลอง เออ สัก 3-5 นาทีก็ได้นะคะ ไม่ต้องนานค่ะ เอาที่คุณสะดวกแล้วก็ไม่กดดันจนเกินไป แล้วถ้าหากว่าเราทำแล้วเรารู้สึกดีขึ้นน่ะค่ะ เอ่อ แล้วก็แบบลืมเรื่องราวต่าง ๆ ที่มันเครียด หรือว่ากดดันที่ผ่านมา อย่างเงี้ย พอเราลืมเรื่องพวกนี้ไปชั่วขณะใช่ไหมคะ มันก็เหมือนกับว่าสมองของเราอะได้ reset ชั่วครู่ พออย่างเงี้ยค่ะ พอเรา อ่า หลังจากเสร็จจากสมาธิแล้วค่ะ เราก็ค่อยมาทำงานต่อ อะไรแบบเนี้ย มันก็จะ อาจจะทำให้เราสามารถโฟกัสกับงานของเราได้มากขึ้นก็ได้ค่ะ แทนที่เราอะจะไปแบบว่าคิดวนเวียน ๆ กับการกินบุฟเฟต์ หรืออาจจะทำให้เราอะ เออ กินได้น้อยลง แล้วก็แบบว่าควบคุมน้ำหนักของเราได้มากขึ้น พอควบคุมน้ำหนักได้มากขึ้น สุขภาพของเราก็อาจจะดีขึ้นตามมาด้วยก็ได้ค่ะ อะไรแบบเนี้ยอะค่ะ พอจะได้ไหมเอ่ย?
อืม แบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะ เราลืมเล็งเห็นความสำคัญตรงนี้ไปเลยนะคะ ว่าจริง ๆ แล้วนะคะ ถ้าเราอะค่ะ อ่า ฝึกสมาธินะคะ ฝึก ฝึกอารมณ์นะคะให้ใจเย็นนะคะ แล้วก็ผ่อนคลายนะคะ แล้วมันก็จะส่งผลต่อร่างกายไปในทางที่ดีด้วยเนาะ ร่างกายของเราก็จะแบบมีพลัง ใช่ไหมคะ แล้วก็สามารถที่จะจัดการอะไรของเราได้หลาย ๆ อย่างในชีวิตประจำวัน โอ้โฮ ดีมาก ๆ เลยค่ะ พอได้ฟังแล้วก็ โอ้โฮ ต้องขอบคุณคุณมาก ๆ เลยนะคะที่มารับฟังเนาะ แล้วก็แนะนำน่ะค่ะ ซึ่งตรงนี้ก็รู้สึกโล่งไปเปราะหนึ่งเลยอะค่ะ แต่ว่าเราเองเนี่ยนะคะยังกังวลอยู่เลยนะคะ คือความเครียดของเราอย่างงี้ค่ะ เวลาที่เราเจอเหตุการณ์มากระตุ้นจิตใจนิดหนึ่งอะ แล้วก็เครียดเราก็กังวล บางทีนะคะนอนไม่หลับ อย่างนี้มีวิธีที่ช่วยจัดการนะคะในการนอนของเราอะค่ะ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไหมคะ?
อือฮึ อืม ใช่ค่ะ อือฮึ ใช่ค่ะ อือฮึ ค่ะ ค่ะ อือ ค่ะ แล้วก็ อือ อืม อืม อืม โอเคค่ะ นอกจากแบบเครียด แล้วก็กินอาหารนะคะ เออ ก็ ก็ยังมีของ เรื่องของอาการนอนไม่หลับนะคะ เป็นอะไรที่ทรมานมาก แล้วก็เห็นใจคุณจริง ๆ เลยค่ะ แล้วแถมคุณยังต้องมาดูแลลูก แล้วก็ทำงานไปด้วยค่ะ มันก็เลยทำให้คุณน่ะเครียดสะสมนะคะ แล้วทีนี้อะค่ะ ถ้าอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะ ก่อนที่คุณน่ะจะนอนนะคะ ก็ลอง อ่า พยายามอย่าดูมือถือ หรือว่าอย่าดูอะไรที่มันมีแสงหน้าจออะเยอะ ๆ ค่ะ เพราะว่ามันจะไปรบกวนการผลิตสาร melatonin ซึ่งมีส่วนช่วยในการนอนหลับของ เรามากขึ้นนะคะ แล้วนอกจากนี้นะคะ เอ่อ อย่างที่คุณน่ะมักจะแบบว่ากินอะไรใช่ไหมคะ หนัก ๆ อะ ก็ถ้าหากว่าก่อนนอนน่ะก็ไม่ควรที่จะกินอาหารนะคะ เพราะไม่งั้นน่ะ เราอะ กระ พ เอ่อ ระบบกระเพาะย่อยอาหารของเรามันจะ อาจไปจะ จะไปทำงานหนัก แล้วนอกจากนี้มันจะส่งผลในเรื่องของกรดไหลย้อนด้วย ถ้าหากว่าเรากินปุ๊บ แล้วก็นอนปั๊บนะคะ เพราะฉะนั้นน่ะก็พยายามหลีกเลี่ยงกินมื้ออาหารหนัก ๆ ก่อนนอนนะคะ อีกทั้งถ้าหากว่าเราคิดว่าเราไม่อยากจะดูทีวี หรือว่ามือถือ เราอาจจะไป ส ฟังเสียงพอดแคสต์นะคะ ที่มันเป็นเสียง white noise นะคะ ที่มันเป็นเพลงบรรเลงผ่อนคลาย ที่จะได้ช่วยให้คุณน่ะ เออ ผ่อนคลายความกังวล แล้วก็ผ่อนคลายความเหนื่อยล้า ทำให้คุณรู้สึกว่านอนหลับสบายขึ้น แต่ถ้าหากว่าไม่ชอบหรือว่าเบื่อแล้ว ทำแล้ว อาจจะเป็นอ่านหนังสือที่มันมีเนื้อหาเบา ๆ สบาย ๆ ไม่เครียด ไม่หนัก ไม่ตื่นเต้นจนเกินไป ไม่สร้างความวิตกกังวลให้คุณ อะไรแบบเนี้ย เราจะทำให้คุณรู้สึกว่า อยากจะนอนมากขึ้นนะคะ จะทำให้คุณน่ะคุณภาพการนอนของคุณน่ะดีขึ้น อะไรแบบเนี้ย พอจะได้ไหม ไหมอะคะ? ถ้าได้ เดี๋ยว เราจะได้แนะนำอาหารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ ทดแทนที่คุณน่ะ จะกินมูฟเฟ่ต์ เออ มื้อบุฟเฟต์ตักหมึก อะไรแบบเนี้ยค่ะ
อืม ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ ดีเลยค่ะ ถ้าเกิดได้คำแนะนำเพิ่มเติมก็จะดีมาก ๆ เลยนะคะ เพราะว่า เราตั้งใจอะค่ะ อยากจะควบคุมตัวเองจริง ๆ นะคะ เพราะว่ามัน มันมีผลกระทบต่อร่างกายของเราในระยะยาวเลยแหละค่ะ คือน้ำหนักของเราก็เพิ่มขึ้นนะคะ แล้วก็ใส่เสื้อผ้าก็อึดอัดนะคะ แล้วบางทีก็มีสิวขึ้นด้วยอะค่ะ รู้สึกว่ามันไม่ ไม่ ไม่สดชื่นด้วยเวลาตื่นนอน อย่างเงี้ยค่ะ
อือ อืม อืม ค่ะ การที่เราอะกินบุฟเฟต์นะคะ แล้วก็แบบเหมือนกับว่ากินอาหารเยอะเกินไปอะ มันก็มีส่งกบ ผลกระทบกด ต่อร่างกายของเราเหมือนกัน ถ้าหากว่าเรารู้สึกว่ากินบุฟเฟต์เพื่อให้เราอิ่มมาก ๆ ใช่ไหมคะ ถ้าอย่างนั้นน่ะลองเปลี่ยนเป็นแบบนี้ดูดีไหมคะ อาจจะเป็นพวก เอ่อ เหมือนกับว่าพวกคาร์ ฮ คาร์โบไฮเดรต ช-เชิงซ้อน พวกข้าวกล้อง พวกข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะ ที่มันแบบว่า เอ่อ ใช้เวลาการย่อยนาน ทำให้เราอะอิ่มนาน แล้วก็คุมหิวได้ ไม่หิวบ่อย ๆ แถมมันยังมีคุณค่าทางโภชนาการ หรือว่าคุณ ส คุณค่าของ สารอาหาร มากกว่าที่เราอะจะไปกินบุฟเฟต์ปริมาณหนัก ๆ นะคะ อันเนี้ยค่ะมันดีต่อสุขภาพร่างกายของคุณนะคะ ต่อเนื่องแล้วก็ระยะยาว ทีเนี้ยพอเราอะ เอ่อ กินแค่ เอ่อ ข้าวอะไรพวกเนี้ย มันจะช่วยให้เราอะแบบว่าไม่กินจุกจิก หรือว่าไม่กินมากเกินไปในปริมาณ เออ ต่อมื้อนะคะ ทีเนี้ยเราก็จะได้สุขภาพที่ดีขึ้น นอกจากนี้นอกจากข้าวแล้วใช่ไหมคะ ก็ให้คุณน่ะเน้นพวกที่มีโปรตีนสูง อย่างเช่น ไข่เอย อกไก่เอย หรือว่าเนื้อสัตว์ที่มันไม่ติดไขมัน อย่างงี้ค่ะ หรือ ไม่ก็ ถ้าหากว่าเป็น อ่า อาหารว่าง ก็อาจจะเป็นพวก yogurt เอย ถั่วเอย อะไรแบบเนี้ยค่ะ ช่วยให้คุณน่ะ เอ่อ อิ่มนานนะคะ แล้วก็สุขภาพดีนะคะ แล้วก็บำรุงสมอง แล้วก็ ร่างกายของคุณด้วย พอ ถ้าเป็นแบบเนี้ย พอจะได้ไหมอะคะ? อือฮึ
อืม ดีเลยค่ะ โอ้โฮ เรื่องอาหารเนี่ยก็สำคัญมาก ๆ เลยอะค่ะ ยังไงวันนี้ก็ดีใจนะคะ ที่ได้มาร่วมพูดคุยกัน แล้วก็ต้องขอบคุณนะคะ ขอบคุณจากใจเลยที่ อ่า รับฟังค่ะ แล้วก็แนะนำนะคะสิ่งที่ดีให้กับเรา แล้วเราจะไปปรับปรุงนะคะ เรื่องกับ เอ่อ กับการจัดการกับความเครียด เรื่องอาหารการกิน เรื่องการนอน เพื่อที่จะควบคุมตัวเองให้ ให้ได้นะคะ จะได้มี อ่า ชีวิตนะคะ แล้วก็สุขภาพที่ ที่ดีนะคะในประจำวัน ยังไงก็ต้องขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ
อือฮึ ค่ะ ด้วยความยินดีมาก ๆ เลยค่ะ ก็หวังว่าข้อมูลที่แนะนำให้คุณนี้นะคะมันจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณนะคะ แล้วก็ถ้าหากว่าคุณน่ะมีอะไรสงสัยนะคะก็สามารถที่จะกลับมาถามเราได้เสมอเลยนะคะ ขอบคุณเช่นกันนะคะ สวัสดีค่ะ
ค่ะ ไว้เจอกันนะคะ ไว้พูดคุยกันใหม่ สวัสดีค่ะ